ですね。<chuckles> すごいわかります。<laughs> そう。なそう、か会話が、なかなか、英語の方は、あの、速いので、ちょっと聞いてるだけにななりがちだったり、そう、英語が上達するまでは、あの、会話、なんのこと言ってるのか分からないとか。そう、結構ありましたね。<chuckles>
<laughs> うん。うん、うん。 うん。うんうん。 そうですよね。あたし、あの、まあ、語学学校に通ってた時期があって、その頃っていろんな国の子がいたんですけど、結構、あの、ドイツ人の子は、結構、のんびが多くて、話しやすかったんですけど、インドの子達がすっごい速いんですよ、早口言葉みたいに。そうすと、なんか、みんなで、あ、ごめん、ご早すぎて分かんないから、みたいな感じで
はい、はい。 うん。うんうん。 はい。 あ、うんうん。 うん。 はい。 ああ、うんうんうんうんうん。 <laughs> そうなんだ。うん。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
ああ。 <laughs> うん。国ごとに特徴特徴とか、あの、じっくり見ていくとありますよね、わりと。
そうなんですよ。
うん。
意外と日本ってね、あの、相手をの、ことを思ったり、これ、言っても大丈夫かな？って考える時があるから、少し会話がが、ちょっとのんびりっていうか、ありますよね。
うん。 うん。 うん。うん。 うんうん。 そうですね。日本の方とアメリカの方とかと喋ってるのを見ると、ちょっと日本の方、考えてるんですけど、アメリカの方、その間に喋っていくので、会話がそのまま流れていくみたいなのはたまに目にしますね。<laughs> そう。<chuckles>
ううーん。 うんうん。 うん。 <chuckles> そう、そ。 それでね、やっぱり初めて会った時に、そういうのが、ワッて思うけれども、後でなんか考えるといいな、こういうのって思いますよね。
うん。 うん。 うん。 うん。 あ、思いますね。違う文化、うね、ほんとに、全く違う、そう、あの、話していたりとか、内容もつつあの、い生きている時間というか、文化もそう、なんか全然違うと、ほんとに、あ、こんなところもあるんだなとか、こんな国もあるんだなと思って、すごい、いいなと思いますね。
うーん。うん。そう。 あ、そう。 うん。うん。 思いますよね。いいな。やっぱ、世界中に、友達って欲しいですよね。
うん、うーん。 うん。

ね。私も友達少ない方なので。<laughs> うん。<laughs> そう、なんか、そう、いっぱい友達できたらいいなと思うし、あの、深く知り合って、深く付き合える友達が欲しいなっていつも思います。
うん。 <laughs> でも私も少ないんですよ。<laughs> うん。 あ、そうですね。確かに。何でも私、相談しちゃうんですよ、お友達に。もうなほんとに一から百まで言ってしまうので
うん。 ふん。おお、いいですね。 <laughs> うんうん。
<chuckles> だから結構みんな真剣に受け止めて
<chuckles>
「あ、ちょっとあれ考えたんだけど」とか、もう数日後とかに、何か「あ、それ何の話だっけ？」って自分で「ちょ、ごめん、解決しちゃった」みたいな時でも「私は考えた」って言ってきてくれて「ありがとう」みたいに。
うん。 うん。 <laughs> あ、すません、ありがとうございました。<chuckles>

ああ、そうですね、会話はね、<laughs> こう、<laughs> ね、英語、難しいんですよね。なかなか、ひうん、ほんとに。<chuckles>
うーん。会話はほんとに。<laughs> うんうん、そう。とうなんです。緊張しました？最初は。やっぱり。
うん。 すっごく緊張しました。話せないんですよ、最初。もう英語が口から出てこないし、あの、もうずっと黙って、うんうんって頷いてるだけで、そ、聞いてるだけでした、最初。ちょっとずつ喋りました。<chuckles> そう。
<chuckles> うんうん。 うんうんうんうん。 うん。うんうんうん。 ああ、そうだったんですね。うーん。<giggles> いいですね。
いす <chuckles> そうなんです。
でも、すうん、凄い分かります。私、あの、ちょっとアメリカに住んでたことがの時にすごく仲良くなったお友達とかいるんですけど、私、結構日本にいても、すご、こう、ちょっと遅いんですよね、反応が。なんです。あの、アメリカにいると、さらにそういう人と遅くなるじゃないですか。で、なんかそう、誰かが「あなたは、どう？」みたいに聞いてくれる。ちょっと考えてると、あの、他の子達が「わ」って言うけど、一人の子が、「ちょっと待って、彼女は今考えてるんだから、ちょっと彼女の意見を待ってくさい」みたいな感じで言ってくれる子がいて。
うんうん。うん。はい。うんうん。 はい。 はい、はい。うん。 ああ、うんうん、はい。 はい。<chuckles> <laughs> うーん。うん。 うん。 うん。うん。 ああ。 へえ、ああ、いいですね。<chuckles> えへえ。
そうなんですよ。うーん。そ、今でも会うとそんな感じで「あ、いいよ」たいな感じで言ってくれるんですよね。<laughs>
<laughs> ああ、し意見を尊重してくれるんですよね、向こうの人って。意見聞いてくれますもんね。
うん、うーん。 そうそう。 ですよ。必ず聞いてくれるから、すごくいいですよね。
<chuckles> うん。 うん。

うわ、なるほど。
ぱり、うん。で、意外とその子達とは、ほんとに初対面から、何て言うんそ、こう壁が無かった、全く向こう側に。なので、もうほんと会ったその日から、すごいずっと仲良かったみたいに、みんな、結構バラバラなんすけど、埼玉とか岐阜とか東京だったり、もうばらから来てる5人なんですけど、すぐなんか、もうすごい打ち解けて、なんか、うん、夢の中にいるみたいな感じでした。<chuckles>
はい。 うん。 ええ。うんうん。 うん。 ええ。ね。 ああ。うんうん。うんうん。 はい。 う、は。 <laughs> へえ、そっか。じゃあ、親友というか、すごく心が近くなった同志なんですね。
うん。 そうですね。で、やぷあの、演劇やってる時って、みんなで一つの、もうサークルみたいな感じにもなるんですよね。一つのお芝居を作るっていう。だからもう朝から晩までばいの稽古とかして、で、あの、お芝居の舞台を作る、裏方も自分たちでやるので、もうその行ってる学校に泊まっ え、ずっと一緒なんですよ。
へえ。素敵。<laughs> うんうんうんうん。うん。 はい。うんうん。 うんうん。 はい。うんうんうん。 はい。 はい、は へえ。
うん。 なので、そういう生活がもう結構続いてたんで、それがそ いかったなって思いますね。
うんうん。 ああ。ああ、じゃあ良かったですね、そういう演劇の専門の学校に行かれて。<chuckles> うん、<laughs> 出会いがね。<chuckles> はい。うん。
うん。 そうですね。 うん。 友達と初めて会った時って、なんかすごくおんぼえてる友達いますか？
あ。 はい。